अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, चलिए। नहीं तो अ, बहुत बढ़िया चीज़ औ जी बताइए।
तो वो चीज़ हाँ तो हुँ, हुँ। तो वही बात वही चीज़ है कि ना मैं उसी वक़्त अपनी ग़लती सुधार ली। पर बहुत लोग होते हैं मुझे बहुत लोग बोले कि यार 1 साल कम्पलीट हो गया। 1 साल में 12 कम्पलीट हो गया। ईयर क्यों बर्बाद करोगे? पर ईयर से कुछ नहीं होता। चीज़ों को सही तरीक़े से करो वरना जीवन भर पछताओगे। है ना कि यार 1 साल था जी, जी, जी बोलिए, बोलिए।
जी। हाँ। सही बात। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। जी। सही बात। बहुत, बहुत सही आपने ज काम किया। जी। हाँ, नहीं देखिए ऐसा आपने ऐसा बताया ना कि आपने बहुत सही समय पर ले लिया। लोग बोल रहे हैं, तो आप ये आपने इसमें 2 चीज़ें काम करी आपकी कि कुछ लोगों ने देखा 1 साल और आपने देखा कि अभी आने वाले अगर 50 साल में उस चीज़ों को लेके पकड़ा रहता तो फ़िर आप 50 साल तक उन्हीं चीज़ों को लेके थोड़ा-सा रोते रहते कि यार मै मेरे पास समय था, चीज़ें थी अगर मैं सही कर लेता तो ठीक होता। मगर चलिए आप उन ना चीज़ों में आके आपने उन चीज़ों को चूज़ किया और आप हाँ, आपने उन सच्चाई को ले आए कि आपने सच्चाई में माना कि नहीं इन चीज़ों को चूज़ करते हैं और बिल्कुल आप उसमें एक अच्छा अपना भविष्य बना पाए।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।